Eee, iya tidak aku sukai karena sebetulnya hal itu udah aku jelaskan gitu kan ya, misalkan ada yang nanya soal gimana caranya mengoperasikan ini gitu kan ya, sudah aku jelaskan secara detail gitu sudah aku kasih juga gitu ya, eee, contoh misalkan manualnya gitu, eee, jadi ya udah gitu, eee, sudah aku contohin juga, eee, jadi kan bisa langsung dikerjakan nah. ke-2 kali masih ada masih nanya hal yang sama gitu kan ya, eee, masih ada salahnya juga itu masih gak apa-apa, ke-3 kali masih nanya hal yang sama juga, itu tuh aku udah batas maksimal tuh sebenarnya gitu Kak jadi, eee, nah ke setelahnya kalau masih nanya lagi tuh tuh baru aku udah yang, eee, di itu adalah waktu di mana aku bener-bener harus mengontrol emosi aku sih karena menurut aku, eee eee, udah dikasih 3 kali kesempatan gitu kenapa masih harus menanyakan hal yang sama sih itu, eee, agak melelahkan ya. Heeh, gitu karena jadinya tidak efektif nih ya energi energi aku dan si orang itu sendiri gitu jadi, eee, itu sih yang agak sulit aku hadapin.
Oh oke. Mmm, iya iya. Oh oke. Mhm, tapi masih nanya masih nanya. <chuckles> Iya iya. Mmm, mmm. Oke iya betul juga sih, eee, pasti kesel juga sih ya Kak udah dikasih tahu nanya lagi, kasih tahu nanya lagi, oke oke, mmm, tapi biasanya, eee, ada teknik tertentu nggak yang kamu lakukan untuk mengontrol emosi kamu gitu?
Eh. Ahe. <chuckles> Gitu.